Diciamo che oltre alle persone che comunque, non pensavo che fossero così accoglienti, perché si dice spesso magari che, ehm, in N Nord Europa non sono proprio così accoglienti, invece rispetto agli inglesi <chuckles> loro sono, poi magari mi è andata m'è girata male quando sono andato Inghilterra, è stato ben diverso ehm, in Irlanda sono molto più accoglienti quindi e comunque anche se sono ci sono diversi turisti e sono pieni anche loro, se si può dire, ehm, loro o comunque tendono sempre a rimanere amichevoli e accoglierti nel modo migliore possibile.
Sì. Ah. beh, loro con gli inglesi, gli irlandesi non hanno un rapporto nella storia molto <chuckles> molto positivo. <chuckles> E poi dimmi un po', ehm, non so, come vi sete trovati negli alloggi, nel mangiare? Com'è stato, questo aspetto qua del viaggio?
Esatto, chesa Allora, ehm, dal lato culinario, se si può dire, ehm, <chuckles> il diciamo che il cibo è un po' particolare, non sono abituato a questi non siam abituati a questi questi gusti diciamo molto, ehm, diciamo livello base, se si può dire perché, ehm, anche
E son piatti hanno hanno cucina nordica loro, è una cucina nordica, no?
Sì, sì, esatto, quindi diciamo che non variano molto esatto, non variano molto con, ehm, le tipologie di piatti come facciamo noi in Italia per esempio, però ecco se riesci a trovare i posti giusti comunque, mhmm, mangi sempre bene, quindi per esempio anche famoso Angus irlandese, se si può dire, e esatto, sì, assolutamente.
Carni, verdure. Esatto. Cer Eh, ci son dei piatti dei piatti che merita, no, comunque? Non c'è la varietà magari, però, somma malissimo non si male non si mangia se se uno sa cercare, no?
Esatt Certo.